Đúng rồi, nghe hợp lý ha. Thì thực ra trước giờ mình cứ toàn nghĩ là dọn là phải giải quyết hết một lần á, nên là mới sợ á, thì, ừm, trước khi nói chuyện á mình cảm thấy nhà đầy đồ không lối ra, thì bây giờ nhất á, mình cũng có vài cái bước rõ ràng để thử á, nên mình cũng thấy hy vọng là không gian sống của mình sẽ thay đổi dần dần nè. Cảm ơn bạn rất nhiều vì buổi nói chuyện hôm nay đã giúp ích mình rất nhiều ha.
Ừm, ô kê, mình, à, mong là cái công cuộc, gọi là, cải tổ, a, khu vực sống của bạn nó sẽ hoàn thành mỹ mãn và bạn, à, sẽ có một cái lối sống nó tối giản hơn nhiều, cũng như là dễ tìm đồ hơn so với lại câu chuyện đợt đầu bạn kể với mình á.
Ừm. <chuckles> <giggles> Nghe hay đó, <laughs> cảm ơn bạn rất nhiều.
Ừm, chào bạn.

Dạo gần đây á, mình cảm thấy khá ngợp vì đồ đạc xung quanh quá nhiều. Ờ, nhà lúc nào cũng trong cái trạng thái lộn xộn vừa phải á, không đến mức bừa khủng khiếp nhưng mà cũng không bao giờ gọn hẳn được. Mỗi lần mà mình đi làm về á, mở cửa bước vào á là mình thấy quần áo thì treo kín, hộp, túi, túi xách, sách vở, đồ linh tinh chiếm gần hết cái không gian nhà. Mình muốn nằm nghỉ á, cho thoải mái mà cảm giác như là mọi thứ đang đè lên mình, dạng như cái núi vậy. Có một lần á, mình vội đi đâu đó, cần tìm một cái món đồ nhỏ thôi nha, hình như là 1 cái cáp sạc hay là 1 cái vé gì đó á, <sniffs> thì mình phải lục hết tất cả các ngăn, hộc tủ, mở từng chiếc hộp. Cuối cùng á thì trễ giờ mà vẫn hông có tìm gì được hết. Lúc đó vừa bực vừa xấu hổ với chính mình, kiểu: "Tại sao mình lại để mọi thứ nó bừa bộn mới thành ra như vậy?" Mình cũng có xem nhiều video về tối giản, nhà gọn, nhìn rất là thích. Mình cũng muốn không gian của mình nhìn nhẹ nhàng hơn á. Chỉ giữ lại những cái thứ mà thực sự cần thiết thôi. Nhưng khi nhìn quanh nhà á, mình bị choáng luôn, hổng có biết phải bắt đầu từ đâu, giữ lại cái gì, vứt cái gì đi. Thế là lại thôi, tự nhủ để hôm khác nào rảnh rỗi thì làm, mà hôm khác đó hổng hổng có thấy đến. <laughs> <sniffs>
À. Ừm, mình nghe qua tình trạng của bạn thì, à, cũng thấy cũng khá là nan giải ha, tức là quá nhiều đồ. Nhưng mà cho mình hỏi nha, là cái câu chuyện mà đồ này ở đây là do bạn mua sắm, hay là nó đã vốn dĩ nó đã nhiều vậy rồi?